Ayan, magandang gabi po.
Magandang gabi po sa inyo kamusta po?
Ayon, nagugutom na ako 'di pa ako kumakain.
<laughs> Hindi ka pa kumakain bakit naman diet ka muna ngayon kasi gusto ko ng kausap.
Huling kain ko po kaninang 5:00 pa. Oo, na parang ano, ayon sige sige pagbibigyan kita. Oo, ayon.
Oo. Opo, salamat naman kung ganon. Oo, iyon po.
Mm. Ayon ay ikaw ba ay ah ikaw ba ay nasa probinsya laking ano ka ba probinsya? Ayon parehas pala tayo. Oo, tsaka mga pinoy tayo nung ma ano tayo ah tinatawag tayo family-oriented 'di ba?
Opo, oo yes po laking probinsya po talaga. <chuckles> Mm. Mm. Oo tama, tama po kayo diyan.
Oo. Ayon dahil dahil ikaw din ay family-oriented may tanong lang ako sayo, ah sa tingin mo ano yung papel ng pamilya sa paghubog ng kultura natin?
Mm. Mm.

Mm. Dun na lang sila natutuso natututo sa social media, dun na sa opo, oo.
Oh, kasi kapag lumaki ka sa sa ayun. Tama, tama 'yon. Kumbaga natututo sila sa sarili na lang nila na, kaya magugulat sila 'pagka 'yong may mga samahan o handaan, 'yong nag nag kanya-kanyang 'di ba bahagi ng mga kasaysayan, 'yong mga masasayang ano, wala silang alam mo 'yong wala silang hindi naman sa wala silang pakialam parang, hindi nila pinapansin 'yon. Kasi, sila wala silang maibahagi, eh.
Mm. Mm. Mm. Oo, Oo, tama. <chuckles>
Mm, 'yon 'yong nakakalungkot na ano sa panahon ngayon, ah. Dahil nga minsan 'di na naipapasa 'yong kultura. Kumbaga, sa atin, sa sobrang busy no'ng tao, nag-stop na, doon na lang, hanggang doon na lang, parang gano'n, 'no ayun. Ang gan ang sayang mag-ano 'no, ang sayang mag lakbay sa ano. <chuckles>
Mm. Mm, opo. Oo, maraming salamat po, opo. <chuckles> Pag pinto opo sa talakaraan. Maraming salamat po, hanggang sa muli.
Oo. Ayun, maraming salamat.